Ya, benim için Türkçe dinlerken, genelde söz daha ön planda gibi sanki. Eee, tabii ki müzik de çok önemli çünkü, eee, ya müzik olmadan sonuçta müzik ya da böyle ne bileyim yeterli seviyede değilse, eee, bazı anlamlarda ya da bana hitap etmiyorsa, söz ne kadar güzel olursa olsun çekmeyebiliyor ama, eee, dinlediğim sanatçıda ben genelde sözü arıyorum. Bu noktada mesela işte Mor ve Ötesi, ondan sonra Teoman, emm, Pilli Bebek, işte, bu tarz böyle gruplar, sanatçılar, eee, onların şarkıları bende böyle hep farklıdır yerleri yani. Eee, hem grup olarak farklıdır hem de şarkılarını çok severim. Sözleri çok farklı anlamlardan değerlendirilebilecek sözler; genelde hayatın içine dair. Emm, onlar hoşuma gidiyor. O yüzden söz daha ön planda gibi. Eee, ya, yaban yabancıda da biraz daha söz yine önem arz ediyor ama bazen mesela, her sözü anlamayabiliyorum. Dil bariyeri giriyor araya. Eee, öyle noktalarda dinleyip geçiyorum, diyeyim <chuckles> sadece.
Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hıı. Tabii. Hı hı. Güzel isimler, evet. Doğru. Evet. Yabancılarda da. Hı hı. Tabii. <giggles> Evet. Melodisi böyle o hoşuna gidiyor herhâlde tınısı hoşuna gidiyor.
Aynen melodisi hoş Kesinlikle, tınısı hoşuma gidiyor. Bende yer ediyor. Söz, biraz daha arka planda kalabiliyor gibi, öyle olunca.
Güzel. Evet. Peki, şeyi merak ediyorum; böyle işte, eee, uzun yola giderken, mesela işte bir çalma listenizin olduğundan da bahsettin ailecek. Hani, böyle, eee, ailecek çok sevdiğiniz bir müzik var mı, seni böyle dinlediğinde işte o güne ya da o ana götüren, onu merak ediyorum. Bir de, eskiden böyle insanların birbirine şa şarkı armağan etmesi gibi bir durum varmış. Mesela, annenle babanın arasında, böyle sevgilerine dair bir şarkıları var mı? Bunu biliyor musun? Onu da çok merak ediyorum. <laughs>
Hı hı. Hı hı. <laughs> Ya, onların öyle tek 1 tane şarkısı herhâlde yok diye biliyorum. Böyle bir 5 senede bir falan bir yeni şarkı benimseyebiliyorlar kendilerine, genelde. <chuckles> En son ne vardı ya, sanki İrem Derici'nin bir şarkısını beğenmişlerdi. Şu an hatırlayamadım gerçekten. Öyle bir, iii, böyle genelde duygusal biraz daha Türkçe, hani ağır tempo olabilecek veya orta tempoda şarkılar genelde beğeniyorlar. Onlarda yer ediyor o tarz şarkılar. Eee, o yüzden armağan etsem herhâlde öyle bir şarkı armağan ederdim ama şu anda da aklıma gelmedi. <laughs>
Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. <giggles> <chuckles> Peki, şey, eee, böyle işte, eee, onlarla beraber dinlediğin, böyle, eee, birlikte dinlediğiniz ve anısını olduğuna inandığın bir şarkı var mı? İşte, onlardan uzaktayken, mesela, evet, tam olarak oradayım, şu an. O anda hissediyorum kendimi falan; duygular, yol, gözümde canlandı, dediğin tek bir şarkı var mı?
Hı hı. <chuckles>